Никак. <chuckles> Ну, вот такой я человек нехороший. Ну, что тут сделаешь? А у нас уже даже есть такая шутка, что это сама подушка так любит такие приключения. Ну, вот она же подушка с приключениями, она уже, как бы, стала таким одухотворённым немножко существом, да, одушевлённым.
Никак. <laughs> <grunts> А. То есть ей без приключений скучно?
Да, она ищет приключения на свой угол, скажем так, на 1 из своих 4 углов. <laughs> Ну, как тут ещё скажи, ну, а как ещё это объяснить? Это точно не я, потому что я думаю про неё в 1 очередь, а про паспорт во 2, то не я виноват.
<laughs> Ну да. Ну, хм, опасная подушка, как бы она не стала жить какой-то отдельной жизнью.
<laughs> Да, это <laughs> нет, она я думаю, что она от меня никуда. Мне даже как-то, кстати, мой бойфренд-француз говорит: "А подари мне её". Я говорю: "Ты что, совсем, что ли? Это же как ребёнка подарить или котёнка? Да, это разве так можно вообще?" Да.
<laughs> М, сейчас она тоже с тобой? Где-то рядом?
Ну да, в соседней комнате.
Мгм.
Ну, я потом, м мама бойфренду моему сшила такую же подушку, он её с собой никуда, правда, не возит, но очень счастлив, что у него теперь есть такая же. Вот. М, я маму попросила, она ему сшила.
<laughs> Ну, это хорошо, видишь, как мама твоя сделала ему хороший подарок.
Да, да, да.
И дальше куда вы с ней? Есть у тебя какие-то планы?
М, вот, но вообще Ну да, есть. Я всё время куда-то переезжаю. У меня ещё как, вся жизнь, полная приключений, впереди. Но вообще, даже когда я лечу в какой-нибудь там, не знаю, "Райнэйр" или "Победе", какие у нас ещё самые такие суровые лоукостеры, подушка всё равно с собой. Потому что, если что, я её запихаю, ну, под резинку, под штаны, в конце концов, то есть.
М. Мгм. Ну, хорошо, вот, э, а если ты её в итоге потеряешь? Ну, вот так вот случится, что ты её забудешь и
М, не знаю, что я буду делать. Вот не знаю, что я буду делать. Вот честно, не знаю, что я буду делать.
Ну, наверно, попросишь маму, может быть, сшить ещё одну подушку? Или это уже будет не то?
Нет, это так не считается. Это это не то. Я буду уже без подушки плакать ост всю оставшуюся жизнь буду плакать без подушки.
М. Ну, нет, уж лучше какую-то замену ей найти, чем плакать.
Нет, это не так. Это это это не отражает мои чувства, которые я испытываю к этой вещи. Вот я чувствую так, что, а, я не должна её потерять. И она ко мне просто всегда, вот просто даже, я же говорю, что даже на на последнем бензине мы за ней ездили.
<laughs>